Đúng, ừm.
Ơ nghe, nhưng mà thường thường á, bạn, ờ, dành thời gian bao nhiêu phút 1 ngày để mà thiền nè?
Ừm, mình á hả thì, à, gọi là, ờ, nếu như mà theo cái khái niệm ở bên trên đó nha <laughs> thì rõ ràng ngày nào, gọi là, mỗi ngày sáng thức dậy ra mình làm rất là nhiều việc mà việc nào cũng có thiền ở trong đó hết bạn. Mình đánh răng, mình biết là mình đánh răng, mình ăn sáng thì mình biết là mình ăn sáng, mình cảm nhận cái bữa ăn sáng đó, mình ngủ thì mình cảm nhận cái giấc ngủ, gõ ràng trong 24 giờ là mình đã thiền được hết hai hai bốn giờ rồi, đúng hông? Ừm.
Hay quá. <laughs> Ừm, ờ, tuyệt vời quá. Bạn ơi, nhưng mà còn cái chuyện mà thiền ngồi một chỗ nó nó là sao bạn?
Cái này cũng hay nha, đúng là, à, thiền là một chỗ là một ngồi một chỗ á, hoặc là, ờ, người ta cũng có thể là thiền hành là thiền đi á bạn, à, hoặc là thiền nằm. À, thì cái đó nha, ờ, là bạn sẽ, gọi là, chú ý bạn tập trung vào cái hơi thở của bạn, bạn cũng cảm nhận cái thực tại của bạn thôi, à, lúc đó là bạn hổng làm gì hết thì bạn cũng cảm nhận cái hơi thở của bạn, ừm.
Ồ! Hay vậy ta. Ừm, hiểu, nói chung á, là thiền có nhiều dạng ha bạn, thiền nằm, thiền đi, thiền hành rồi thiền ngồi một chỗ nữa, <laughs> hay quá, hay quá, <laughs> nhiều loại ha. Vậy nhưng mà bây giờ nè, cái, ơ, đôi khi cuộc sống nó vất vả, đúng hông bạn? Cuộc sống nó vất vả thì nó sẽ có những cái tác động lên suy nghĩ của bạn đi, thì làm sao để mà bạn vẫn có thể là giữ được cái thói quen thiền mà không có bị, à, lạc hướng ha?
Đúng rồi. Ừm, thiền ăn, thiền ngủ đồ đó, đúng rồi, đúng rồi đúng. Ừm. Đúng rồi. Ừm.